Ну вот, э, да, видишь, для этого специалисты и нужны, чтобы как раз разл разблокировать, э, вот эту вот эту мышцу и расслабить. Но это, к сожалению, ты сама, а, ну, вот как бы, м, м, целенаправленно ты это не сделаешь. Единственное, ты можешь как-то расслабиться, а, там, принять теплую ванну, я не знаю, душ, э, сделать какую-то растяжку. Ты знаешь, даже просто спорт, ходьба, э, там, пробежка, вот смотря, что ты любишь делать, а, оно тоже снимает напряжение, э, даже так же хорошо, как и остеопат, если ты это делаешь регулярно. Понятно, что за 1 раз, может быть, это й ну не так эффективно, но это всегда лучше, чем ничего. Но вот, э, чтобы избежать уже такого напряжения, конечно, э, лучше хотя бы в день, ну хоть минут 20, но, э, пройтись такой быстрой быстрой ходьбой.
Уф. Да, наверно, не смогу. Мгм. А Да, поняла. Мгм. Слушай, я стараюсь. А, вот, э, если я успеваю и, ну, наверное, и, да, верно, через день я точно успеваю. А, я обычно перед, э, обедом, а, выскакиваю в парк, который у меня вот прям буквально в минуте от дома. И у нас, знаешь, есть там такая классная пешеходная, м, э, дорожка специальная, она как раз, э, э, ровно километр, <chuckles> круговая такая по парку. Вот, и я прохожу, когда круг, когда 2. Э, то есть это тоже, да, помогает снять какое-то телесное напряжение. Мгм.
М-дак. М, так. Да. Да-да-да, это помогает, и ты еще можешь, э, в конце прогулки добавить себе упражнения. А если есть какая-то скамейка, например, ты можешь сделать, э, небольшие отжимания или отжимания против стенки, если там, не знаю, против дерева, ну, что-то такое, потому что на земле это, ну, во-первых, на улице это не очень приятно, во-вторых, не все могут, э, делать отжимания на земле, а, поэтому ты можешь это делать против стенки, и это тоже, как бы, помогает и расслабиться, и чуть-чуть погонять кровь, э, то есть это всегда полезно и приятно на улице, там еще и заодно, может, белочку увидишь какую-нибудь, это и глаз радует. И, ну, это, м, снимает напряжение, да, и моральное, и физическое.
Мгм. Да-да. М. <laughs> Супер. <chuckles>